Ganon din yung, ah, nakikita kong dahilan diyan. Kaya bakit mayrong iilan na ginagamit ang relihiyon para ipagtanggol ang dini diskriminasyon. Sa palagay kasi nila kapag ginamit nila ang relihiyon para sa kanilang mga pansariling motibo o dahilan
Mm. Mm.
paniniwalaan agad sila ng mga tao, maling mali.
Mm.
Hindi nila daw dapat gamiting dahilan o gamiting kasangkapan para ipagtanggol ang diskriminasyon, kasi alam naman nating lahat na ito ay mali na kahit na anumang anggulo natin tingnan. Kaya hindi ito dapat nangyayari.
Mm. Mm. Mm kahit Mm, kahit anong relihiyon, mali, kas kasi ano, eh, wala naman sabihin natin na ano, wala naman tinurong ano masama ang kada relihiyon, unless kung ano kung mga satanista ba 'di ba?
Tama, oo, mm. <laughs> Kaya nga ano. <laughs> Yun yung yun yung siguro hindi maganda.
Mm. Mm o mga kulto 'di ba?
Oo, tama ka diyan, 'tsaka wala naman 'di ba, ah, sa pagkakatanda ko, ah, hindi ko lang alam kung tama ang naalala ko pero parang wala naman talagang tamang relihiyon.
Hmm. Mm. Siguro para sa 'kin ano, yung ano gumawa ka na lang ng mabuti at 'wag kang gagawa ng masama at isa lang ang sasambahin mo yun lang, 'di ba?
Tama oo. Mm, tama, tama tam
Huwag ka yung mga wag kang manlalamang ng kapwa 'di ba, tas wag kang mamamahiya mm.
Oo. Mm. Kasi kahit naman
Eto po may kasang ah.
kahit naman anong gawin mong paggamit sa relihiyon kung hindi ito nakikita ng mga tao sa iyong ginagawa, sinasalitaa, wala pa rin wala pa ring saysay.
Sige po, ano po' yon? Mm.